ก็ดี ครับผม
อ๋อ
ดีครับ แล้วก็วันนี้ยังมีต่างชาติมานั่งทำ 2 คนเลยครับผม
อ้าว เหรอ? อ๋อ โอ้ ก็ รับลูกค้าได้ไม่ เยอะ ใช่ไหม?
ใช่ครับ จะมีวอล์ก อ มีวอล์กอิน ใช่ ก็มีวอล์กอินเข้ามา อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ หรือว่าบางทีก็จะมี ไกด์นำพามา มานั่งทำเวิร์กช็อปกัน แต่ถ้าที่ในบ้านไม่พอ เราก็จะใช้พื้นที่ข้างเคียง ก็คือวัด
อา
เพราะเราอยู่ติดกับ วัด เราก็จะใช้พื้นที่ข้างเคียง ก็คือวัด ไปขออนุเคราะห์จากหลวงพ่อ ขอนั่งทำหน้ากุ ในกุฏิ อ่า ข้างหน้าลานกุฏิหน่อย อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าพื้นที่วัดเขาจะมีลานกุฏิอยู่ ก็เลย อ่า ขอความอนุเคราะห์เขาหน่อยหนึ่ง ขอใช้พื้นที่ อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ผม
อ๋อ อา อา ๆ อา อ๋อ อืม ก็โอเคนะ เออ น่าสน เพราะว่า ฝรั่ง อะไรอย่างเงี้ย แบบว่าคนที่มา ล นักเรียนของพี่ ก็จะเป็นแบบนักเรียนต่างชาติเสียส่วนใหญ่ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะหาอะไรแบบเปลี่ยน เขาเรียกว่าไงอะ แบบว่าพวกแบบงานฝีมือ แล้วเอาจริง ๆ แล้วเขาก็คงชอบอะงานฝีมือ อะไรพวกเนี้ย อืม ได้ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย
อะไร นะ ครับ? อืม ครับผม อืม ใช่ครับผม ใช่ครับ แล้วก็บางคน ใช่ ๆ แล้วถ้าบางทีมาเยอะเกินไป อะไรอย่างเงี้ย คือลานกุฏิวัดไม่พอ เราก็จะไปริมน้ำสะพานพุทธ เพราะว่าจะมีทางเดินน่ะครับผม ทางเดินออกกำลังกาย อะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นสา เป็นที่สาธารณะอะครับ เราก็ไปขอใช้พื้นที่ตรงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน
อืม อ๋อ เหรอ? เดิน เดิน เดินไปสะพานพุทธได้เลยเหรอ?
ใช่ครับผม
อือฮึ อืม